อ่า จริง ๆ แล้วมัน มันตอบโจทย์ในการท่องเที่ยวของผมมาก ๆ เลย ซึ่งก่อนหน้าเนี้ย อย่างเราคน คนไทยที่แบบว่าไปเที่ยวทั่วไป อย่างเงี้ย เวลาเราไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่น อย่างเงี้ยครับผม เราก็จะแพ็กกระเป๋าไปคนละใบ 2 ใบ ใช่ไหมครับ แล้วเวลาเราไปเที่ยวในถาน ในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย แต่ละคืนที่เวลาเรา ที่เราจะต้อง อ่า ย้ายโรงแรม หรือว่าเปลี่ยนที่ท่องเที่ยวเนี่ย เราก็ต้องมานั่งเก็บกระเป๋า แพ็กกระเป๋า แล้วก็เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สัมภาระของเราทุก ๆ อย่างเนี่ย ไปในที่ถัดไป จนบางทีมันรู้สึกว่า การไปเที่ยวรูปแบบเนี้ย มัน มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากกว่าการไปพักผ่อน
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เพราะว่าเราต้องแบบย้ายโรงแรม ใช่ไหมคะ? ต้องแพ็กของ แล้วก็แพ็กเก็บไปเก็บมาหลายรอบ ก็เลยทำให้รู้สึกเหนื่อย อืม ค่ะ แล้ว แล้วที่นิวซีแลนด์นี้แตกต่างยังไงเหรอคะ?
แต่พอ ใช่ ๆ แล้วเราจะต้องแบบขนของหลายรอบมาก ใช่เลยครับผม คือค่อน โอ้โฮ แตกต่างกันเยอะมาก ๆ เลยครับผม เพราะว่า อ่า อย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ย เขาเป็นประเทศที่ อ่า สับ สับ สนับสนุนให้การท่องเที่ยวเนี่ย อยู่ในรูปแบบของ road trip
อืม ค่ะ อ๋อ
อา ซึ่งที่นั่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ ระหว่างการใช้รถยนต์ธรรมดา หรือว่าการใช้ อ่า รถ Campervan ที่เป็นรถ RV ต่าง ๆ
ค่ะ
ในทริปเนี้ยผมเลือกที่จะไปเที่ยวรถบ้าน
แล้วของคุณเลือกเป็นแบบ อ๋อ ถึงไม่ต้องย้ายโรงแรม แบบนี้ใช่ไหมคะ? อุ๊ย น่าสนุกมาก ๆ เลยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ? ถ้าเกิดว่าไปรถบ้านแบบนี้
<tsk> ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าพอ อา ต อยากเล่าถึงความสะดวกก่อนที่เราได้รับ <chuckles> เพราะว่าพอเราได้รับรถมาแล้วเนี่ยครับผม รถมันคันใหญ่ แล้วเราเอาสัมภาระทั้งหมดของเราเนี่ยขึ้นรถ พอเราขึ้นรถเสร็จปุ๊บ เราก็ อ่า เอาของออกมา จัดเรียงเข้ากระเป๋า เอ๊ย จัดเรียงเข้า เข้าชั้น เข้าสถานที่เก็บของในรถเนี่ยครับผม เราก็เปรียบเสมือนแล้วว่า เราได้ห้องพักมา 1 ห้อง แต่ แต่มันพิเศษเข้าไปอีกตรงที่ว่า เราสามารถขับห้องพักของเราเนี่ยเคลื่อนที่ และย้ายสถานที่ท่องเที่ยวไปได้ตลอดเวลาเลย เปรียบเสมือนกับว่าเรามีคอนโดแล้วเราก็ย้ายคอนโดไป ไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ครับผม
ได้เลย ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ อา ค่ะ อะ อา ค่ะ อืม ๆ อุ๊ย เจ๋งมากเลย โอ๊ย มัน อุ๊ย มันดูสะดวกมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย เหมือนแบบเราไม่ต้องเหนื่อยแบบว่ากลับที่พัก มาออกจากที่พัก กลับจากที่พัก เพราะเราย้ายที่พักไปในทุกที่ที่เราไปเที่ยวเลยด้วย อุ๊ย น่าสนุกมาก ๆ เลยค่ะ <chuckles> อ๋อ ก็เลยทำให้ประทับใจ อือ ยังไงเอ่ย?
ใช่ครับ ใช่ ถูกต้องครับ ครับผม ในทริปนี้มีความสนุกอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว ก็คือ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือการที่เราได้ทำอาหารทานเองด้วย

เหมือนจะเป็นจุด อ่า สำหรับแวะพักชมวิวเลยอะครับผม มันจะเป็นเหมือน วิวพ็อยนต์ วิวพ็อยนต์ เวลาเราขับรถเนี่ย เราจะเห็นแล้วว่า เอ่อ อีกไม่ไกลนะจะมี วิวพ็อยนต์ ให้เราแวะ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็คือจุด วิวพ็อยนต์ แล้วก็คือสามารถจอดได้ ค้างคืนได้เลย
เราก็จะสามารถ ใช่ครับ แล้วเราถึงจะจอดแวะได้ แต่ในจุด วิวพ็อยนต์ เนี่ย เราก็ไม่สามารถนอนได้นะครับผม เราจะจอดรถนอนค้างคืนได้ก็ต่อเมื่อ เราไปจอดรถที่ Campsite อย่างที่บอกครับผม ไม่ว่าจะเป็น Campsite ฟรี หรือว่า Campsite ที่เราเสียตังค์
โอ้โฮ อ้อ อ๋อ ต้องไปจอดในแคมป์เลย ก็คือเหมือนแบบมี ค หลาย ๆ คันมาจอดอยู่ด้วยกันเลย แบบเนี้ยเหรอคะ? แล้วก็ แล้ว แล้วเราอาบน้ำได้ไหมคะแบบนี้? เรา เราต้องทำอะไรบ้างคะสำหรับรถบ้านน่ะคะ เรา เราต้องแบบจัดการยังไงเอ่ย?
ใช่ครับ ใช่ อ่า ในรถเราสามารถอาบได้ครับผม แต่เอาจริง ๆ ปริมาณน้ำที่รถ ในรถมันบรรจุได้เนี่ย ก็อาบน้ำได้ไม่เกิน 2 คน <chuckles> แล้วน้ำมันก็จะหมด ที่ ที่เก็บน้ำมันก็จะเต็ม ซึ่งกิจวัตรในการ
อ๋อ จอดอาบในรถได้เลย อ๋อ แล้วเราเติมยังไงอะคะ?
มันจะมีแกลลอนเก็บน้ำพักเอาไว้ในบริเวณ อ่า รอบนอกของรถเนี่ย จะมีทั้งที่เฮา ที่เราให้เติมน้ำดี ซึ่งเอาไว้ใช้ในระหว่างการเดินทาง ทั้งใช้อาบน้ำ ใช้ล้างมือ หรือว่าตามก๊อกตรง ตรงครัวครับผม
ค่ะ ค่ะ
อ่า แล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะเป็น อ่า ที่พักน้ำ น้ำที่แบบว่า อ่า เราใช้แล้ว จะเป็นพวก อ่า grey water กับพวก Black water Black water เนี่ยจะเป็นแบบของเสียที่เรา อ่า ขับถ่ายจากห้องน้ำ ซึ่งทั้งน้ำดีน้ำเสียพวกเนี้ย เราจะต้องทำการเปลี่ยนในทุก ๆ วัน เพื่อให้พร้อมใช้สำหรับการเดินทางด้วย ใช่ครับผม
ค่ะ อ๋อ อ๋อ มี 2 แบบ ค่ะ โอ้โฮ! ทุกวันเลยเหรอคะ? แล้วเราไปเปลี่ยนที่ไหนคะเนี่ย?
มันจะมีพวก dump station ตาม จุด Campsite อะ ทุกที่ที่เรา ที่เราไปพักเนี่ย เขาจะมีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเลยครับผม ซึ่งหาง่ายมาก
อืม แล้วมันหายากไหมคะจุดพวกนี้?
หาง่ายมาก ๆ เลยครับผม ถึง ช ถึงแม้ ใช่ครับผม
จริงเหรอ! ว้าว ประเทศเขาดีจังเลยนะคะเนี่ย เหมือนเขาซัปพอร์ตการเดินทางแบบรถบ้านแบบนี้ โอ้โฮ ดีจัง อือฮึ แล้วต้องเสียเงินไหมคะ?
มาก ๆ เลยครับ ถึงแม้จะไม่ใช่ อ่า ในพวก dump station เนี่ย ส่วนนี้ไม่เสียนะครับ เพราะ แต่ถ้าเกิดว่าใน Campsite ที่เราเสียตังค์เนี่ย เขาก็อาจจะเหมาไป ไปแล้วในส่วนนั้น
อุ๊ย! ดีจังฟรีด้วยอะ อ๋อ ก็คือมีทั้งจุดที่ฟรี แล้วก็ถึง แล้วก็มีเป็นแคมป์ที่เสียเงิน ที่เราสามารถเติมแบบ อ่า ถ่ายของเสียแบบ เติมน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกัน อ๋อ
ใช่ครับผม ใช่ครับ ๆ ถึงจะไม่ใช่ Campsite แต่ว่าบริเวณตาม ถึ เมื่อเวลาเราเข้าเมือง เมืองใหญ่ ๆ เนี่ย ก็จะมีจุดที่ให้เรา อ่า เปลี่ยนถ่ายน้ำได้อยู่เหมือนกัน ทั้งน้ำดีน้ำเสีย มีจุดบริการอยู่เหมือนกันครับ ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางเลย
อ๋อ มีจุดเปลี่ยนหนอก นอกเหนือจากแคมป์ด้วย ว้าว! ประเทศเขาดีจังเลยค่ะ เขาแบบ สนับสนุนได้แบบดีมาก ๆ เลย โอ้โฮ แบบนี้สะดวกมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย สำหรับการเดินทางแบบเป็นรถบ้าน อืม
ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ ใช่ ครับผม

ค่ะ แล้ว แล้วแบบเนี้ยค่ะ ที่เราจะไปเที่ยว อ่า รถบ้านแบบเนี้ยค่ะ มันค่อนข้างแตกต่างจากที่เราไปพักโรงแรมที่มีความสะดวกสบายแบบเนี้ยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเดินทางอะค่ะ เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ สำหรับทริปนี้น่ะค่ะ?
ครับ <clears throat> ครับ อือฮึ ควาน การเตรียมตัว ส เอ่อ <tsk> จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่าเรา เรานอนบนรถบ้านอะ ผมต้องบอกก่อนว่ามัน มันไม่ได้แบบว่า ไม่สบายถึงขั้นกับแบบว่านอนไม่ได้ <chuckles> มันก็ให้ความสบายในระดับหนึ่งอยู่ ที่ทำให้เราสามารถหลับ
อือฮึ ค่ะ
พักผ่อนเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวได้ มัน ก มันก็ทำให้ไม่รู้สึกว่าเรา เราขาดการพักผ่อนจากการนอนโรงแรมหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับผม
ค่ะ อ๋อ ก็คือจริงแล้วก็คล้าย ๆ กันเลย ไม่ ไม่ได้แบบมีความแตกต่างกันมากใช่ไหมคะ? ก็อาจจะมีการเตรียมไปแค่เครื่องปรุงทำอาหารที่แบบได้แจ้งไว้เมื่อ เมื่อ เมื่อสักครู่เนาะ ใช่มั้ยคะ ว่าที่ ใช่ ที่เตรียมเครื่องปรุงของอาหารไทยไปทำกับข้าว โอ้โฮ ดีจัง มันมีแบบว่าที่ทำกับข้าวบนรถได้ด้วย แบบ นี้ก็คือแบบทั้งกิน ทั้งนอน แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางย้อนไปย้อนมากับโรงแรมด้วยอะ
อือฮึ ใช่ครับผม ใช่ ใช่ครับ เมื่อตอนช่วงแรก อะฮะ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 วาดครับ เหมือนเรามีคอนโด แล้วคอนโดคือเราเคลื่อนที่ได้ อย่างที่บอกอะครับ <chuckles> ไปในทุก ๆ ที่ที่เราชอบได้เลย เราอยากแวะเที่ยวตรงไหน นานแค่ไหนก็ได้ แล้วด้วย หว่า ด้วยโอการที่มันเป็นรถบ้าน แล้วเราเดินทางด้วยตัวเองเนี่ย
ใช่ค่ะ อุ๊ย มัน น่าประทับใจมาก ๆ จริง ๆ อืม ค่ะ ค่ะ
แพลนที่เราวางเอาไว้เนี่ย มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา เราไม่จำเป็นที่จะต้องฟิกซ์ที่เที่ยว แล้วถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ย เราจะต้องจองโรงแรมไว้ล่วงหน้า
อืม ค่ะ ค่ะ
มันทำให้เราจะต้องเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่เราวางไว้ตลอดเวลา แต่สำหรับการท่องเที่ยวด้วยรถทริปเนี่ยครับผม มันสามารถปรับเปลี่ยนตามความสบายของเราได้เลย ไม่ว่าวันไหนอากาศจะเปลี่ยน หรือว่า เฮ้ย ที่นี่มันสวยมาก ๆ เลย เราอยากอยู่ที่นี่นาน ๆ นะ เราก็สามารถอยู่ได้ เพิ่มอีกคืนหนึ่งก็ได้ หรือว่าอยากจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ ตามที่เราต้องการเลยครับผม มันก็เลยเป็นสิ่งที่รวม ๆ แล้วมันเป็น ทำให้ผมเนี่ยประทับใจกับทริปท่องเที่ยวเดินทางทริปนี้มาก ๆ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ